Então, assim, minha ideia é poder também é é como você falou, né, incluir assim uma caminhada que eu faça meia horinha de caminhada, nos dias que eu não for à academia para poder, né, dar aquela movimentada no corpo, né.
Uhum. Ex exato, uma pergunta, perto do colégio dela não tem nenhuma academia?
Não, não tem, não tem. A academia
Hum. O ideal seria deixar ela no colégio, já ir com a roupa da academia e ir diretamente em uma academia que assim, se você deixar o exercício para fazer na 1ª hora, você já tem isso feito e ainda pode começar com 3 dias na semana, não precisa ser todos os dias.
Aham. Aham. É, assim
Porque é mais fácil, né, se você começar pouco, você vai tendo, eh, 2 dias livres, né, para fazer outras coisas e 3 de exercício, e logo também isso me faz umas caminhadas, dá uns passeios, acho que isso pode te ajudar.
Aham. Aham. Uhum. É, assim, eu tenho que arranjar uma rotina, né, mas assim, o que eu pensei era, né, o meu trabalho que eu faço pela manhã, é de repente parar mais cedo, e então poder ir para academia, porque tem uma aula que eu gosto de fazer, que é no horário do almoço, né, então daria
Uhum. Ah, olha, que legal.
Pois é, então daria para ir, né, tipo na hora do almoço, pelo menos 2 vezes por semana, né, eu ia na hora do almoço, e pronto, já ficava e nos outros dias eu poderia trabalhar talvez um pouquinho mais e tal, né, porque
Uhum. Olha que maravilha, 2 dias na semana. Já tá ótimo.
Aham. Já, já é um começo, né, tipo, eu fazia eu fazia 6 vezes na semana, né, eu treinava 6 vezes na semana, mas, né, 2 vezes na semana, também agora também quando eu treinava 6 vezes na semana eu não tinha 2 empregos, né. <chuckles> Então
Uhum. Não, olha, tranquila, pouco a pouco você vai ver que vai conseguindo colocar tudo no seu lugar.
Aham. É, tem que ser aos poucos mesmo, mas assim, sabe, eu me sinto, eh, realmente cansada porque se eu não fizer tudo também de manhã, depois eu fico meio que o dia todo presa naquilo, né.
Uhum.
Olha, mas, de qualquer forma, gostei muito, muito de falar com você, de esconta escutar os seus conselhos, né, agora é só realmente colocar em prática. <chuckles>
Exatamente, vai dar certo. Boa sorte.
Vai sim. Obrigada.